Alam mo kasi kung hindi mo na itatanong, eh, parang kailan lang, eh, hindi ko na magawang magpahinga dahil nga sa mga responsibilidad na nakaatang sa akin. Um, actually kasi solo parent ako sa 2 kong anak, ah, yumao yung aking mister nung 2021 tapos so, siyempre ako na lang mag-isa tapos less than 1 year pagkamatay niya, ano naman yung mother ko naman ang sumunod so, nasa akin din yung tatay ko. So, kaya ang tawag nito, yung pag-focus ko sa trabaho, yung pag-aalaga ko sa mga anak ko, although malalaki naman na sila isang college, isang high school, so kahit papaano naman, eh, ang tawag neto, ah, hindi ko na masyadong iniintindi yung gawaing bahay kasi lahat naman 2 sila na kumikilos na. Pero, hindi lang naman do'n natatapos sa paglilinis ng bahay at pagluluto yung pagiging nanay di ba? 'Andiyan-diyan din yung kailangan kong gabayan sila. Minsan kasi kapag ka lalong lumalaki, hmm, yung responsibilidad ng nanay mas bumibigat di ba? Tapos ano ang tawag neto, yung, ah, ngayon nawawala na yung pagpapahinga ko. Baka naman mayro'n kang mga tips diyan na paano ko siya mapa-prioritize?
Oo. Oh, Oo. Oh! Grabe, oo. Oo. Hmm, okey. Tama. True, oo. Hmm, okey. Pero matanong ko lang 'no, anong klaseng pahinga yung bang kailangan mo yung magbakasyon ba or yung parang mak walang ka walang gawin ng, ah, kahit, ah, isang oras gano'n ba, anong anong pahinga ba ang kailangan mo?
Oo, mm. Siguro kailangan ko yung, ah, masarap na tulog masarap naman ng tulog ko, mahimbing naman ng tulog ko pero limitado kasi kasi nga papasok na naman ako di ba? Although lahat naman tayo gano'n ang ginagawa di ba, siguro iba lang kasi talaga yung schedule ko kaya medyo nahihirapan ako. Pero 'yon nga gusto ko lang talaga na mahaba ang tulog yung kasi minsan yung pisikal kaya nating ipahinga yan, eh, di ba, mabilis lang. Siguro gusto ko rin yung pahinga ng isipan na minsan, mm, pero ano ba 'yon, mahirap parang ang hirap naman ata ibigay kasi laging tayo may iniisip no? Mm.
Magbakasyon? Ay! Oo. <breath> Oo. Oo, oo. Hmm, oo tama. <chuckles> Oo, ang dami mo nga namang alalahanin, maliban sa mga magulang, ah, kumakayod ka pa yung trabaho mo ba full-time?
Mm. Ah, fulltime ako dun sa kumpanya, sa trabaho ko. Pero yung oras ko flexible. Ako may hawak ng oras ko, meron ako open kami from 3AM until 12 midnight. So pwede akong pumili ng oras doon sa, ah, window na yun, mm.
Oo. Ah, oo okey, so flexible 'no?
Mm, mm.
Hmm, okey. So bukod diyan, mga gawaing bahay pa, kayo la kayo lahat gumagawa 'no?
Mm.
Oo, ayun. Ang dami nga namang, ah, alalahanin ang isang magulang lalo na nga sa inyo nabanggit niyo, single mom na kayo ngayon. Pero oo, yung mga anak niyo ba, ah, tumutulong din sa mga gawaing bahay, mga ganun?
Mm. Mm, hmm. Mm, naku oo, yung mula nung yumao yung mister ko, yung panganay ko na babae 15 years old siya noon. So sabi niya, "Mama, wag mo nang intindihin yung mga household chores" Siya na. Actually, siya na ang naglalaba, naglilinis, nagpapalit ng mga sapin, kurtina, at higit sa lahat siya na yung nagluluto. Wala na akong ginagawa. Kasi nga yung pinipili kong oras ng trabaho ko, mahaba. Kasi nga no work, no pay ako. So, since malalaki na sila kapag nasa school na sila, eh, minsan gusto kong magpahinga pero parang nanghihinayang nga ako. Kasi hindi naman ako agad nakakatulog so ine-extend ko pa yung trabaho ko. So, parang, ah, ang tawag nito eh, ah, yun wala naman akong problema sa household chore kasi dalawa naman sila napapakinabangan na sa bahay. At tinuro ko sa kanila yun not because para gumaan ng buhay ko, kung hindi para matuto sila, maging responsable. Yes, oo. At nanggaling naman sa kanila yun na sila na yung nag-volunteer na, "Mama, sige work ka lang" Totoo naman maganda naman yung ano support system naming tatlo, mm, awa naman ng Diyos oo.
Oo. Ah, oo. Oo. Woah, oo. Oo, respon maging oo maging responsable, tama oo. Volunteer oo. <chuckles> Ayos. Tama. Pero sa iyo, nag-i-struggle ka lang sa pahinga kasi kahit gusto mong magpahinga parang nasasayangan ka, ganoon.
Yes, dahil nga lumalaki rin ang expenses nila. Dahil sabi ko nga sa iyo hindi ba, kolehiyo ka high school, iyung isa pa nasa private. So, talagang medyo ikot talaga ang puwet kaya. Mm.
Ah. True, oo. Oo tama. <giggles> Oo. Pero, ilang oras ka ba nakakatulog sa isang araw?
Sa, actually ang routine ko na ito for 5 years mula nung nagsimula sa ESL kasi ako. So, at hinahati ko iyung tulog ko sa maghapon, a sa m sa isang araw. Sa hapon, meron akong tulog na dalaw ah, ang sinasabi kong hapon is kasi magsisimula akong magtrabaho ng, ah, 3:00 AM matatapos ako ng 10 o 10:30. Magpe-prepare ako ng lunch para sa bunso ko. Eh, hindi naman na ako nagluluto bihirang-bihira dahil dadalawa lang kami, so mas praktikal para sa amin iyung bumili na lang ng lutong ulam. Siya na iyung nagsasaing, ako na lang bibili pipili ng ulam kasi nga minsan naguguluhan ang anak ko na, "Mama hindi ko naman alam kung anong gusto mo" minsan, eh, sila na iyung nag-a-adjust para sa akin na samantalang noong maliliit sila, sila iyung priority ko kung anong gusto nila. Ngayon, "Mama ikaw" ah, niyo exercise ko na rin iyun para makatayo, makapaglakad-lakad. Naglalakad, lalabas ako bibili ng ulam. So matutulog ako papasok siya ay sorry, pa kakain kami, kapag papasok siya ng 12 o'clock, iyun, puwede na akong magpahinga ng 12. Kaya lang nga, paka kakakain lang, para pa sinasamantala ako pa din nanghihinayang ako, sige trabaho pa ako ng isang oras ano kaya dalawang oras, iyun, so matutulog ako ng mga 3 or 4 gising ako ng 6, 5, 6. So meron akong two hours. So, paggising ko naman ng 6 o ah, 6:00 PM maliligo naman ako kasi papasok naman ako ng 7 hanggang 10 iyun or 10:30. So, sa umaga meron akong dalawang oras masaya na ako pagka nakapag ah, 3 oras ako, pero madalang talaga. Madalas 1 1/2 lang or isang oras o dalawang oras. Sa gabi from 11 until iyun gising ako ng three, eleven, twelve, one, two, three, so 4 plus 2, 6. Iyun, oo minsan 5 ganoon, oo, iyun na talaga iyung tulog ko hati sa dalawa. <giggles>
Oh, oo. Mm. Oo. Mm. <chuckles> Mm. <giggles> Oh. Oo. Hmm, oo. Oo. Hmm. 6, oh, okey. Hmm. <chuckles> Oo ang hirap naman ng ganiyan ano. Pero ay oo. Pero, siguro ano, hmm, magandang i-priority mo din talaga iyung health mo. Kasi lalong-lalo na at marami kang sinusuportahan, marami kang binabayarang mga, ah, bills ano. Iyung pinakaimportante is iyung, ah, kalusugan natin. Kasi, isipin mo kahit nga nag-dodoble kayod ka ano, pero, kapag nagkasakit ka naman pupunta lahat ng sahod mo doon hindi ba? Oo tama. <chuckles> Oo.
Kaya nga. Kaya nga. Mm. Oo. Mm. Yes. Mm kaya nga. Naisip ko rin naman talaga iyan, hindi ba? Ayaw naman natin dumating sa punto na, sabi ko nga sa sarili ko kung talagang gusto ko pang makasama ang mga nak mga anak ko ng mga matagal, masuportahan ko pa sila pinansiyal hangga't nag-aaral, kailangan din talaga alagaan ko rin iyung pangangatawan ko. Kasi papaano nga naman ako magbibigay kung wala ako hindi ba? Kung maysakit na ako hindi ba? Kaya tama iyun kasi nire-remind mo ako sa mga baga ala actually alam naman natin itong mga ito, eh, hindi ba. Kahit naman walang nagpapayo. Kaya lang minsan kailangan natin ng iyung may makikinig sa atin at magre-remind hindi ba. Iyun salamat sa mga binabahagi mo sa akin, mm.
Tama. Mm. Tama, oo. Oo, oo. Oo kailangan ng mag tama. Oo, oo. Mm. 'Tsaka 'tsaka siguro ah, time management nalang para sa gayon ay makapagpahinga ka mag makapagpahinga ka pa rin or kung, ah, puwede rin naman na, ah, tignan mo iyung mga vacant na araw, kung kailan puwede kang makapagpasyal. Oo makapag ah, punta ng park, mga ganoon. Makatulog man lang, maka <sniffs> makalanghap ng sariwang hangin. Iyung mga ganoon ba, para sa gayon ay makapag-recharge ka pa rin para may energy ka sa mga kailangan mong gawin. Na-try mo na iyung ganoon? Iyung, iyung off iyung day off mo is ilaan mo para magpahinga?
Oo, oo nga. Oo. Mm. Mm, mm. Mm. Kaya nga. Ah mm. Oo naman. Ah, meron naman akong mga gano'n na, ah, ginagawa kapagka magde-day off ako, pinatutulog lang. Actually, yung mga anak ko nga halimbawa, ah, magde-day off ako, "Hindi," sabi ko "may hindi maglilinis ako kaya ako ano." Kaya minsan mag-ge-general cleaning ako. May kakalikutin ako sa ilalim ng kama, o magbubukas ako ng drawer, o mag-aayos ako ng cabinet. "Ma, wag mo na munang anuhin 'yan, ako na lang 'yan." Sabi niya, "matulog ka na." Minsan pinatutulog naman nila ako kaya kaya lang minsan hindi pa rin ako nasisiyahan. Minsan, sunod-sunod, naglaba, yung anak ko nagluto, naglinis, tapos makikita niya na may gagawin ako. Syempre mag-o-offer na naman yun. May ano kasi yun eh, mag-o-offer, "Ano yan, Ma? Ako na yan, ako na yan, sige na mamaya ako nang gagawa niyan." "Hindi ako na, wag mo na munang intindihin, tapusin mo na lang yang ginagawa mo. Sige na, matulog ka na Ma." Nag Papagalitan pa ako minsan, oo. "Magpahinga ka na. Mi, mag-cellphone ka naman, sabi niya "manood ka ng YouTube, mag Netflix ka, ganyan. Gusto niya ganun, oo, o
<chuckles> Oo. Mm. Oo. Woah. Oo. <chuckles> Ay, oo. Oo, oo. <chuckles> Ah. Pero alam mo, ang saya na magkaroon ka ng ganyang mga anak. Na yung kumbaga nakikita nila yung hirap na ginagawa mo at sila na mismo yung nagkukusa, oo. Pero, hmm, ma maganda yung ganyan, 'no, ibig napalaki mo sila na kumbaga, may responsable talaga. Yung alam nila yung hirap ng mga ma, oo, hirap ng mga magulang. Pero siguro sa part mo 'no, oo, dahil alam mo naman, maging inspirasyon mo nalang sila na kailangan i-priority mo yung health mo, yung pagtulog mo, ah, mag kung maaari mag-take ka din ng mga vitamins. Nagte-take ka ba ng mga vitamins? Para sa gayon ay
Hmm. Oo. Hmm, salamat naman, mm. Oo. Mm. Actually may mga vitamins ako pero hindi ko ina hindi ko naiinom. Ewan ko ba, ano bang nangyayari sa akin. Para tuloy akong ano, na naki alam mo yung vitamins nandito lang sa harapan ng table ko. Meron kasi akong parang maliit na drawer, tapos nakikita ko siya araw-araw. Pero ba't ba't bakit nga ba, eto eto ilalabas ko na ha, ilalabas ko na para nakikita ko. Salamat sa pag-remind mo. <laughs>
Hmm, okey. Oo. Oo, kasi kailangan mo yan lalo na't lagi kang hindi gaanong nakakatulog and maganda rin kung mag-exercise ka paminsan-minsan para sa gayon ay umayos yung pagtulog mo. Kasi siguro dahil dahil nasasanay mo yung body clock mo na kumbaga konting tulog lang, eh talagang yun ang na maise-set niya. Kaya maganda rin kung mag jogging ka, kahit 30 minutes lang okey na yun. Para sa gayon ay, ah, makakatulong sa maayos na pagtulog mo. Na-try mo naman din yung ganun, nag-ehersisyo?
Mm. Mm. Mm. Mm. Oo, yes. Actually, hobby ko siya noon, kaya lang nga ngayon dahil nga sa naging responsibilidad na nakaatang sa akin, lalo na sa pagtatrabaho kasi nga ako ang financial provider ng lahat. So, na nawala yun talaga, nawala. Pero again ni-remind mo na naman ako, ayan na naman, ililista ko na naman ulit siya at masaya ako na may mga taong nagre-remind sa akin. Actually, sabi ko nga sa'yo kanina 'di ba, minsan hindi naman natin kailangan ng payo ang kailangan lang natin eh reminder para naman, ah, ah, mai mai-continue natin at hindi tayo maiba ng landas. Kaya thank you. Thank you sa pakikinig at naku
Mm. Oo. Ah, oo. Oo. Mm. Tama. Hmm, oo. Oo. walang ano man. Tsaka, oo, kung pwedeng i-disseminate mo yung mga gawain, yung mga responsibilidad, kung may mga kapatid ka, gano'n. Baka maaaring sabihin mo na, tulungan niyo ako sa sa sa mga mag sa magulang natin. Yung in terms sa in terms of material, para sa gayon tulong-tulong kayo at hindi ka ma mabigatan, makakapag-focus kan ulit sa family mo.
Oo. Oo. 'No, kaya nga. Naku, maraming salamat talaga sa'yo ha, mag-iingat ka. Oo, salamat!
Oo. Walang anuman at sana natulungan kita. Paalam!